Ça m'est déjà arrivé pas de dire «stop» directement, parce que quand tu as un supérieur, heu, je sais pas trop, heu, quelles peuvent être, heu, les circ les, mmh, les conséquences, tu vois? Mais par exemp heu, ah, bah, <blows air> j'ai eu les 2 cas où en fait, mon travail précédent, par exemple, je me prenais souvent la tête avec, heu, le chef parce que, bon, déjà, il avait plus de 80 ans. Franchement, c'était l lunaire, cette, heu, histoire et heu, ouais, l c'est il était plus, heu
Certes. Oh, mince. Ils sont pas plus cools, quand ils sont plus, heu, plus âgés?
heu, n je pensais, ouais, mais pas du tout, <chuckles> mais z zéro patience, parce que, bah, enfin, hem, en fait, lui, il travaillait parce qu'il s'ennuyait chez lui, donc heu, il passait son temps même s'il passait du temps pour rien sur des tâches insignifiantes, ça le dérangeait pas parce que ça lui permettait d'être au bureau et pas chez lui, tu vois? Et par exemple, ce qu'il faisait
Pas du tout, bon d'accord. Voilà, voilà. Bon. D'accord. Ah, oui, d'accord, ouais, quand même.
ouais et et par exemple, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait imprimer, à son assistante, tous les mails. Je sais pas si tu te rends compte? <laughs>
<laughs> Niveau écologie, on n'est pas mal. Après, bon, bah, voilà, l'assistante de la beh mais c'est bien, parce que, des fois, les assistantes s'ennuient, et on pense pas à faire imprimer tous les mails, effectivement.
Non. <laughs> Ah, non, mais la pauvre, je la voyais dépérir, et en fait, fallait fallait qu'elle imprime tous les mails, et fallait les classer dans des classeurs. <laughs>
Bah, oui, tant qu'à faire, bah, oui. Bah, attends, mais tu veux en faire quoi? Tu vas pas laisser ça sur le bureau. À un moment, faut faut les ranger, quoi. C'est logique.
<laughs> Oh, non, et tu sais, une fois, il u il, hem, <laughs> une fois une fois, il y avait des travaux dans le bâtiment d'à côté, et il me dit, heu: «Est-ce que vous pouvez aller vérifier l l'origine des travaux?» Je lui dis: «N heu, c'est-à-dire?» «Eh ben, heu, c'est très bien» <chuckles> «Heu, vous allez dehors, et vous essayez de me trouver d'où ça vient, et vous revenez me dire, petite», non mais lu <laughs>
Tous les mails, <chuckles> han! Mon Dieu. C'est Bon. T <chuckles> D'où ça vient? <laughs> Ouais. Z d d'accord, d'accord, et c'est toi, l'assistante? Tu faisais quoi, toi? Tu t'étais coiffée la
Non, non, non, en fait, l'assistante, elle bossait avec lui, le non-stop. Moi, j'avais d'autres tâches à faire.
Ouais. Ah oui, dont aller chercher, heu, d'où venaient les travaux. C'est pas mal, hein! C'est c'est un bon boulot.
Bah, apparemment, en fait, heu, mon poste, c'était censé concerner, heu, la communication.
T eh ben, du coup, tu étais pas dans le journalisme? Bah oui, voilà, bah, évidemment.
Si, si, si mais en fait, ça, c'était après mais c'était censé j'étais censée bosser dans la communication, tu vois? Mais heu, rien à voir. <laughs> Là, il me demande d'aller dehors chercher, heu, d'où ça vient, dis mais lunaire donc heu
Ouais. Mais. C Eh, eh, il aurait pu te demander de faire le café, tu t'en sors bien.

Mmh, c'est vrai ouais. Tu as le temps de digérer ce qui s'est passé.
Oui. C'est ça, tu as le temps de mmh.
Alors que si tu es si tu travailles, heu, bah directement chez toi, il y a plus ce filtre là.
C'est ça. Après travailler pour soi, je pense que ça aide énormément aussi tu vois, de te voilà, de
C'est vrai, parce que tu as pas quelqu'un, heu, sur le dos.
Mmh. Ben si, tu as toi même, mais en général tu es cool.
Oui, mais bon. Oui enfin t voilà, tu vas pas te
Mmh mh. Bah
enfin, tu vas pas te punir quoi, heu, il y a pas de vraiment de conséquences.
Non, l'au l'autoflagellation c'est pas mon truc. Donc en général non je je je mais puis après je suis une je suis une je suis une patronne sympa quoi, ça c'est cool.
Voilà. Ouais, ça, c'est bien
Ouais, heu, mouais mouais, après je suis je suis toute seule.
et en fait c'est ça c'est à ah oui c'est vrai, c'est un commerce de cigarettes électroniques.
Mmh mh. Mmh mh. Bien! Bien, bien, bien. Bah c'est beau.
Je m'en souviens maintenant. Ouais et heu, ça va, ça fonctionne bien? Ou tu aimes bien?
Non mmh. Moui, après je suis je suis pas, heu heu et je je l'avantage tu vois, c'est que je paye pas d'impôts, quoi.
Ah ouais?
Bah oui, parce que tu si ça marche pas trop bien, donc du coup c'est, heu
Ah oui. OK, c'est bon je <laughs> Du coup, pas besoin
C'est l'avantage c'est que du coup, tu es, heu tu es tu arrives à pas payer d'impôts et ça et ça et ça c'est cool, ouais et et toi du coup? C'est quoi ta plus grande leçon?
Heu, ma plus grande leçon au niveau, heu, équilibre travail, vie personnelle. Heu, <blows air> plus qu'on est-ce que j'ai une plus alors oui! Heu, il y a déjà eu la problématique du transport, du fait que le travail puisse être, heu, un peu loin de chez toi et du coup, heu, pour moi c'est ce qui est le plus fatigant et après, je dirais en fonction du travail, il y a une certaine charge mentale qui vient avec.
Ouais, d'accord. C'est clair, il y a pas photo.